Mm.
So yun ah a ang maganda din yung Black Mirror, ah Love Robot ano nakalimutan ka na yun parang ganun magaganda din yun.
Oo, napanood ko yun eh, oo. Pero hindi ko na maalala. <chuckles>
Oo, me merong part dun yung parang 3 robot sila pumunta sila sa Earth tapos chineck nila yung history ng Earth kung saan ginagamit yung bola, parang pre-historic na tayo sa part nila. <chuckles> Ganon kung comedy at action ang recommended ko Rush Hour ti 3
Hmm, mm. Ah na-watch ko na oo. Si usually pag di ko maalala yung name nung actor pero yung mga may certain actors diyan na alam mo agad na funny yung magiging palabas eh.
Or Rush Hour. Napanood mo na ba yon? Mhm. Oo. Ah si Jackie Chan yun tsaka si nakalimutan ko yung pangalan nung black. Oo, tawang-tawa ako sa bunganga kasi nun ang laki din kasi. <laughs>
Yung black, oo. Meron din yung film na ano yung Four Guy sila yung magtotropa sila tas pumunta sila sa Las Vegas.
Ay alam ko yan, alam ko yan ah Hangover?
Hindi ko maalala yung title, ayon sobrang funny nun. As in yung yun yung type na p pwede mo pa rin ulit-ulit.
Hangover. <laughs> Si ano. Z Zach Galifianakis tsaka si ano <tsk> si yung pogi. Oh nakalimutan ko na yung asawa ni Lady Gaga.
Di ko maalala lahat. <chuckles> Ay.
Maganda yun. Me meron pa sila na nakapunta naman sila sa las ay Thailand.
Mm, 3 yun eh 'di ba, 3 part ata.
Pag gising niya oo 3 yun. Oo, nakakatawa yun sobra yung paggising nila hindi nila alam yung nangyari yun yung plot twist dun eh <laughs> hindi nila alam yung nangyari.
Oo. Yun yung type of comedy na gustong-gusto ko talaga eh.
Hmm, kung yun yung type na ah comedy na gusto mo panoorin mo lahat ng movie ni Zach Galifianakis. Tsaka ni Jonah Hill. Yun magaga maganda yung m movie na
Lahat karamihan ba nasa ano Netflix or sa ibang sites yan?
Hm. Hin hin hindi ko alam eh kasi mul mula ng high school sinusundan ko na yung mga character na yan eh. Magkaka-tropa yan, sila Jonah Hill, sila ah Zach Galifianakis, sila Franco Franco yun, sila Franco tapos sila ang pinaka-leader niyan si Will Ferrell na comedian.
Hmm. Ay oo, ang funny talaga. <chuckles>
Mm, yung parang ang Adam nila sa sa mga movie at tsaka ang awkward. <laughs> Dun ako natatawa eh. Ano pa ba, um.
Hmm. Um, mga K-dramas na nanonood ka or hindi mo yun masyado?